Eee, şöyle kimin geleceğine bağlı olarak aslında belli bir süre veriyorum kendime. Eğer, böyle, çok yakın arkadaşlarımsa o kadar büyük hazırlıklar yapmıyorum. Böyle y 2 saat önceden falan aslında yemeğe misafirse geleceklerse ona göre bir hazırlık başlatıyorum. Ama biraz daha, böyle, az samimi bir misafirse de o zaman, böyle, işte, alışveriş listemi yapıyorum öncesinde, hani, 1 gün öncesinden, böyle, bütün malzemeleri almış oluyorum, falan. Bir 4 saat önceden falan da, böyle, bir masa hazırlığına başlayabilirim, yani, daha, böyle, daha az samimi olduğum
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Çok daha organize, yani. Iıı, ııı, daha, yani, yakın olanlara neyse bir, eee, yapılır bir şey ama, eee, başkası geliyorsa bayağı, anladım kadarıyla, z biz ciddi bir zaman harcıyorsun yani. Daha organize yapıyorsun. Stres yapar mısın peki, öyle biri geldiği zaman? Hani, çünkü sonuçta bir hazırlıktır, şunu yapayım. Mesela, son saniye, eee, tanımadığın ama, işte, arkadaşının arkadaşı, eşinin arkadaşı, bir önemli de iş arkadaşın bir yemek çıktı. Eee, orada bir şey oluyor mu? Iıı, paniktir, şunu yetiştirmem lazım ya da bildiğin, böyle, "Ha, şunu yapsam kurtarırım zaten günü." gibi tariflerin var mı?
Evet. Evet, evet. Kesinlikle, kesinlikle. Bir menü yapıyorum. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Ya, bir panik olmam. Çünkü şeyi seviyorum, yani, misafir ağırlamayı seviyorum. Iıı, biraz da, böyle, organizasyon becerisi yüksek bir insan olarak tanımlanıyorum arkadaş çevresinde. O yüzden panik olmam. Ama şeye bir bakarım, yani, evdeki malzemelere bir bakarım. Evdeki malzemelerden, böyle, yaratıcı ne yapabilirim diye bir düşünürüm, biraz zaman harcarım, gerekirse yapay zekâya sorduğum da olur. Ya da, işte, farklı internette araştırma da yaparım. Iıı, ve böyle biraz, ııı, bazen, hani, uydurma de denir, eee, kurgu gibi olacak ama bir şeyleri kurgularım, aslında. Ne bileyim, bayat ekmek varsa onunla böyle, eee, bayat ekmekten, eee, ni hangi kültürlerde ne yapılıyor, diye bakarım, mesela. Ona göre onun üzerine, işte, feta peyniri koyarak, olsa beyaz peynir koyarak, domates suyu koyarak falan zeytinyağıyla onu harmanlayıp, mesela, çok güzel bir, ııı, ara sıcak yapabilirim çok hızlı bir şekilde.
Harika. Hıı, okay. Hı hı. Hı. Hı hı. A! Güzel. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hıı. Yani, olan malzemeye göre, zamana göre bir şekilde, zaten ama anladığım kadarıyla, sen hâkimsin biraz, orada canlanıyor gözünde, planlama organizasyon. "Ha, şu var şunu yaparım." Ve, hani, büyük ihtimalle hepsi gayet lezzetli oluyordur. Sadece pratik ve, hani, ııı, hızlı organize edebiliyorsun, anladığım kadarıyla. O da, çok yo Hı.
Hı hı. Evet. I hı. Hı hı. Evet. Yani, daha önceden, böyle, uzun uzun yapılması gereken mesela, dolma, sarma gibi işlere girmiyorsan, o zaman pratik yapılabilecek çok şeyler var. Yani, mesela 1 tane kabak ve biraz yoğurt varsa evinde, çok güzel zeytinyağlı bir meze yapabilirsin. Mesela, içkinin yanına verilebilecek ya da bir et yemeğinin yanına sunulabilecek. Mesela, böyle tarifleri sürekli yapmayı denemeyi öncesinde, eee, y kendime öğretiyorum ki ani bir şeyde, ani olması da gerekmiyor, herhangi bir misafir geldiğinde elimin altında böyle tarifler olsun diye. Böyle bir listem var aslında, onu söyleyebilirim.
Hı hı. Hı hı. A! Hı hı.